Mhm. Was ist denn das Aufwendigste, was du selbst bislang gemacht hast?
Was ich selbst bislang gemacht habe, hm, das würde ich tatsächlich sagen, ich wei äh, Bleach sagt dir ja, denke ich, was, ne, und da auch der Main Character, also Ichigo, ähm, da habe ich tatsächlich von dem von der jetzigen Anime-Staffel, die halt rauskommt, also, Thousand Year Blood War, habe ich halt, äh, die Variante von ihm gecostplayt. Sprich, ich habe, äh, ja, das komplette Outfit gehabt. Äh, ich musste mehrere von den Sachen also, ich hatte mir das Outfit für irgendwie 120 € bestellt gehabt. Ich musste mehrere Sachen mit meiner Freundin zusammen, äh, da wieder richtig festnähen, äh, anders umnähen, weil die halt, äh, entweder nicht detailgetreu waren oder einfach, ja, nicht unbedingt so gut da dran waren. Also, die waren an Qualit war das Outfit an sich zwar gut, aber an manchen Stellen halt einfach nicht unbedingt so gut. Ähm, dafür habe ich mir dann auch tatsächlich für Fotoshootings halt im Prinzip auch 'n Katana gekauft gehabt. Das hat mich, boah, ich glaube so um die 170 € insgesamt mit, äh, Einführ Einführumsatzolle da, äh, aus u aus den USA gekostet. Also, das war dann auch komplett aus Metall und scharf, ne? Ähm, und
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Also, eigentlich ja verboten.
ja, eigentlich verboten, solange es du auf deinem eigenen Grundstück machst, auf deinem privaten Grundstück. So. Die f oder
Okay, ja, aber d d bist du also, mit dem Cosplay bist du nicht rausgegangen oder oder zu 'nem Event oder so?
also doch, doch, doch also du k du kannst es auch tatsächlich so machen, dass du's halt in 'nem verschlossenen, äh, Gefäß hast, sprich zum Beispiel halt wie s wie so 'ne Katana halt verstaut wird in der Tasche und so was, ne? Das du dann
Achso, ich dachte jetzt, 'ne Scheide würde schon reichen, okay, ja.
Genau, so gesehen. Ähm, so kannst du die tatsächlich auch dann überall mit hinnehmen. Tatsächlich, das ist nicht verboten. Solange du nicht einfach da hingehen kannst und die einfach innerhalb von 1, 2 Handgriffen direkt öffnen kannst oder so was, ist das in Ordnung. Oder halt, dass du die nicht einfach in der Öffentlichkeit präsentierst, weil da gibt's dann ja wieder diesen Punkt, dass sich dann Leute irgendwie angegriffen fühlen, Angst kriegen oder sonst irgendwas und die Polizei anrufen. Ja, ja, es ist zu Recht so, und, äh, das die darfst du dann im Prinzip aber tatsächlich auch an anderen öffentlichen Orten also, zum Beispiel, wo du jetzt 'n Fotoshooting machen willst, darfst du die dann mit dem Grund eines Fotoshootings tatsächlich auch rausnehmen und, äh, dich damit fotografieren lassen. Das ist tatsächlich in Deutschland erlaubt.
Mhm. Okay. Zu Recht? <chuckles> Mhm.

Hm, ich habe da was tatsächlich, das hat jetzt zwar nicht irgendwie, äh, Masken oder sonst was alles mit dabei, aber es hat halt extrem viele Kleinigkeiten, Accessoires und so, die du halt so an sich nicht mit dabei kaufen kannst. Ähm, und das wär dann tatsächlich aus Final Fantasy, äh, 13 als auch aus Final Fantasy 7. Da würde ich gerne jeweils, äh, aus den Respektiven halt einmal aus 13 würde ich Snow gerne cosplayen und aus, äh, 7 halt gerne Cloud und, äh, auch habe ich tatsächlich Sephiroth auch, äh, im Blickwinkel, kann man sagen, ne? Aber
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Gut, aber da musst du dein Katana noch deutlich länger machen.
Ja, definitiv 1. das und 2. ist es halt so, a äh, die ganzen Final Fantasy Character, die haben so viele scheiß viele kleine Accessoires, an die du denken musst, ne, das ist das ist unnormal, wenn du dir halt so 'n einfaches Cosplay, selbst wenn's 150 € kostet von AliExpress, äh kaufst. Weil von Amazon brauchst du die nicht kaufen, weil, äh, die Amazon-Teile, die sind im Prinzip nur von AliExpress, äh, importiert und haben 60 €, äh, Price Uplift drauf. Deswegen von Amazon, äh wenn du da irgendwann mal drankommen würdest, kauf dir die niemals von Amazon, nur dass du da Bescheid weißt. Ähm, ne, ähm, da hast du dann zwar das Outfit an sich, also, das Basic Outfit an sich mit dran, aber da ist halt überhaupt nichts. Du hast da nichts eingraviert wirklich, du hast da keine Accessoires mit dabei, du hast da keine, äh, Merkmale, die den Character halt im Prinzip sonst ausmachen würden, mit dabei. Meist ist da nicht mal die Wig mit dabei bei solchen Characteren, die halt nicht unbedingt so oft gecosplayt werden und dann musst was das angeht, alles selber machen und ja, vor allem bei, äh, jetzt so was wie Cloud oder so mit dem Schwert und so, das musst du dir alles selber machen und das das dauert definitiv. Das, äh das das kannst du nicht einfach jetzt von, äh, jetzt auf gleich in paar Tagen fertig kriegen. <snorts>
<chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Ja. Ne, das kannst du auch nicht einfach kaufen, weil das ja dann schon, äh, Special-Schwert ist. Ähm
Genauso ist es.
ja, also das das klingt auf jeden Fall alles, äh äh, sehr interessa also, würdest du halt auch sagen, dass dir dein Hobby persönlich, äh, dann auch 'ne ganze Menge, äh, bedeutet und, äh also, jetzt ja auch nicht nur das Cosplay an sich, sondern ne, we wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das ja wirklich das ist ja auch genau deine Welt, das ist ja auch, äh, so weit 'n großes Stück, äh, von deinem Leben, dass du ja darüber eben auch deine Partnerin kennengelernt hast und ihr das eben auch gemeinsam als als, äh, Betätigung machen könnt. Also, das das finde ich ja sehr, sehr schön. Ähm, habt ihr denn auch schon mal äh, habt ihr das dann auch schon mal für euch sozusagen genutzt und zum Beispiel auch Partner-Cosplay gemacht?
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Haben wir tatsächlich auch schon gemacht. Also, da haben wir Gott, was was haben wir gemacht? Äh, sagt, dir, der Anime, ähm <tsk> Gott, wie heißt der jetzt? Hell's Paradise was?
Mhm. Nein.

Also, bei Cosplay ist es mir an und für sich erst mal relativ egal. Also, da kann sie gerne machen, was sie möchte, so gesehen, ne? Aber w äh, es es heißt nicht, dass wir da keine Regeln oder so was haben oder keine Regeln in der Beziehung, die gibt's natürlich, ne? Äh, soll sollte eigentlich auch selbstverständlich sein, was es leider nicht ist, ähm, aber ne, da kann sie jetzt an sich so von meiner Meinung aus machen, was sie will. Außer es geht jetzt irgendwie ins viel zu Freizügliche, ne, wo wo du dir dann irgendwann so denkst: „Ja, okay, äh, ist sie zeigt mehr Haut als sonst irgendwas.“
Mhm. Mhm. Mhm. Ne, ist halt immer die Frage: „Wo ist die Grenze“, ne? Also, dü dürfte sie zum Beispiel Nami aus One Piece, weißte? <chuckles>
Ja, ja, da kommt's dann halt hauptsächlich auf das Outfit an, ne? Aber, äh, wenn's halt so ganz normale „Nami“ oder so was ist, das ist ja überhaupt kein Problem dann im Endeffekt. Mhm. Oder auch wenn du irgend' nen „Genshin-Character“ oder sowas machst, das wäre auch überhaupt gar kein Thema.
Hotpants und Bikini-Oberteil? <snorts> Mhm. Ja gut, äh

Okay, da haben wir zum Beispiel, äh, den Main Character und halt i äh, sein wie wie nennt man Scharfrichter, so gesehen gemacht. Also, da da geht‘s halt darum, dass der Main Character im Prinzip 'n Gefangener ist und eigentlich hingerichtet werden müsste und, äh, jeder von den Charakteren da dann halt auf so 'ne Insel geht und jeder Character wird halt vom Scharfrichter so gesehen, äh, betreut, dass falls der Scheiße baut oder so was, halt direkt hingerichtet werden kann und das ist dann halt 'n weiblicher Character und ja, die haben wir zum Beispiel zusammen gecosplayed, als das, was wir zuletzt gecosplayed haben.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ist das also, war w wurde das dann auch erkannt? Weil das zum Beispiel wär jetzt schon wieder so 'n Beispiel für etwas, was, das stelle ich mir sehr nischig vor.
Mh mh, tatsächlich wurde es erkannt, weil das das war tatsächlich 'n Anime, äh, wo wir‘s gecosplayed haben das w das war nämlich das Jahr, wo der Anime rauskam. Das kam nämlich, äh, gleichzeitig mit so Animes wie Jujutsu Kaisen und Chainsaw Man raus, also, das gehört auch zu derselben Nische, was halt, äh, das Genre angeht und, äh, ja, das das war halt zu dem Zeitpunkt auch relativ beliebt. Jetzt zwar nicht so krass wie Chainsaw Man oder Jujutsu Kaisen in dem Fall, ne, aber, äh, doch, also, man hat‘s auf jeden Fall erkannt und und und wir wurden auch angesprochen und halt auch öfters für Bilder gefragt.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ist „Chainsaw Man” nicht das mit dem Typen mit dem Wolfskopf?
Ja, mit dem, äh, Kettensägen äh, Kopf halt.
Genau, das zum Beispiel stelle ich mir als Cosplay auch sehr schwierig vor. Äh, auch
Mhm, habe ich aber tatsächlich schon sehr oft gesehen, muss ich sagen, also, auch selber gemacht halt.
Mhm, okay, cool. Äh
Also d das sieht doch immer so aus, als würden die Leute da extrem viel Arbeit reinstecken, ne, und das glaube ich auch.
Ja, ja, glaube mir, ich war ja auch schon, äh, ein zweimal auf der, äh ich glaube insgesamt war ich 2 oder dreimal auf der Connichi. Äh, und da findet natürlich auch immer das ganze Cosplay drumherum statt und, äh, da habe ich auch schon großartige Dinge gesehen, also das war
Mhm.
jetzt vor 10 Jahren oder vor über 10 Jahren, das waren dann natürlich noch ganz andere Sachen, die da angesagt waren und, ähm aber es war das war das war großartig. Es war auch alles sehr hatte sehr hohe Qualität. Ich glaube, da war sehr viel tatsächlich auch wirklich selbst gemacht. Ähm, insofern und halt auch wirklich mit mit also, ich hatte zum Beispiel da einfach 'n Ghostbuster, der halt auch wirklich den kompletten Anzug plus, äh, die gesamte Gerätschaft hatte und die auch, äh, dann teilfunktional war. Also, natürlich konnte er damit jetzt keine Geister jagen, aber es hat halt, ne, geleuchtet und Geräusche gemacht und es war aber auch selbst gebaut und so. Ähm, also, das fand ich dann schon so so ziemlich krass. Vor allem, das ist ja auch 'n Aufwand für relativ wenig, äh, was man da wieder rausholt sozusagen. Kriegst ja kein Geld für und so. Also, das ist wirklich
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, du kriegst du kriegst kein Geld dafür. Du machst es ja im Prinzip einfach nur so wie als würdest du dein eigenes Hobby soge sozusagen nachgehen. Sprich, du machst es halt für Spaß, äh, damit du halt, äh, Lust und Laune am Leben hast, so gesehen, ne? <chuckles>
Hübsch. Genau. Genau. Für einmal tragen, wie so 'n Hochzeitskleid. <chuckles> Wa
So kannst du's sagen, ja. <laughs> Aber du verewigst dich ja auf Bildern. <chuckles> Genau.
Manchmal auch mehr, okay. Vielen Dank für das Gespräch. War sehr interessant. Äh, ich wünsche dir noch 'n schönen Abend.
Ja, ebenfalls und guten Hunger.
Danke.